Oye, pues mira, te quiero platicar esto que me que me está pasando porque necesito pues otra opinión, otra sugerencia o comentario. Y es que mira, yo, eh, antes tenía una certificadora, bueno, trabajaba en una en una certificadora de productos orgánicos, yo soy bióloga y la verdad, me encantaba todo ese ese rollo de de la agricultura orgánica, del cuidado de suelos, del cuidado de cultivos y sobre todo, la parte de lograr el certificado de orgánico para exportación, me daba, no sé, muchísima emoción cuando por fin se lograba, porque generalmente estas certificaciones para enviar productos al extranjero tardan de 3 a 5 años, ¿no?, entonces, eh, era estar 3 años mínimo, pues ahí supervisando el suelo, haciendo análisis de suelo, supervisando la la fruta, checando lo que el productor le ponía a los cultivos, que fuera efectivamente orgánico, eh, pues como ingeniándolas con los productores para que no gastaran tanto, para que no se creyeran lo que les les vende la empresa de agroquímicos que siempre les vende de que si cambian su producto se les va a ir abajo el la cosecha, y no es cierto, ya estamos comprobando con ellos que no. Pero fíjate que lo dejé por muchos años, lo dejé, lo dejé y me dediqué a otra cosa en mi vida. Muchos, muchos años me dediqué a otra cosa y después, pues otra vez quise retomarlo, y a v y pues sí, me me conecté, tenía ya gente que me conocía, me conecté con un grupo de productores y empezamos a trabajar en la certificación para el Nopal orgánico, que el Nopal es un producto que no tiene cáscara gruesa como como has de saber, pues es es, este, la carnita, digamos directo lo que te comes, y y cuando se trabaja con agroquímicos que que es como generalmente se se evitan las plagas en el Nopal, es súper, súper peligroso porque te lo comes lleno de químicos, ¿no?, entonces, eh, en los Estados Unidos y en otras partes de Europa lo valoran mucho como polvo de Nopal, pero tiene que ser libre de químicos. Entonces empecé a trabajar con estos productores, son puros hombres y yo soy la única mujer, y empezamos bien, em, pues ya les expliqué cómo era la forma de trabajar, ya les expliqué de qué manera había que estar muy pendientes de nuestros cultivos y muy pen porque yo también tengo una parte ahí, un predio, y empezamos bien, todos apoyándonos, todos en reuniones, este, frecuentes, eh, mandando fotos de los avances, de los cultivos, hasta que, pues de repente, eh, pues, eh, apareció una plaga, em, costó trabajo quitarla. Lo logramos hacer sin sin meter químicos, pero pues no salió el certificado, por lo mismo, por esa plaga no salió el certificado en el tiempo que se tenía previsto, para que el comprador que se tenía ya contemplado se llevara, pues todo el producto. Se se canceló todo, y la verdad es que pues me sentí muy mal porque, pues, sin que me lo dijeran, yo sí yo sí sentía que que estaban, eh, pues ya hablando como a mis espaldas y la verdad, yo empecé también a decirme a mí misma pues que que me había metido en algo que a la mejor no, no debía haberlo hecho así, que a la mejor debí haber esperado, que no me hubiera tomado esa responsabilidad tan grande, entonces, la verdad sí, me siento un poco incómoda y y pues no sé no sé cómo manejarlo, la verdad.
Ajá. Okey. Okey. Ujú. Okey. Okey. Claro. Um. Ah. Se llevara el producto. Ujú. Bueno, e esa esa esa crítica, bueno, lo lo lo que tú, este, comentas. Sí sí se ve un un poco ahí, pues, complejo en la situación que, pues, que viviste, ¿no?, en en esta nueva incorporación con el tema de esta certificación del Nopal, y con este nuevo grupo de personas en en de puros puros varones, ¿no?, eh, esta crítica no te la dijeron verbalmente, pero te la hicieron sentir, me dices, ¿verdad?
Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí, así es.
Bueno. Okey, ¿y cuándo fue eso? Y y y, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote de esa manera? Que, a lo mejor, tú misma te estés autocriticando por esa percep por por esa sensación de que ellos
Ujú.
te hayan dicho o o te hagan sentir que como que fue tu culpa, y que, a lo mejor, no estabas preparada para, eh, liderar esta certificación de este Nopal, y ya, eh, con el cliente y y que no se haya cumplido, pues, la meta, ¿llevas algún tiempo s dándote, este, esa autocrítica?
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Pues, fíjate que comenzó todo porque, eh, pues, me avisaron a mí, en la en la certificadora, cuando ya fui yo a ver si ya estaba listo, porque te dan unos sellos para que puedas, eh, eh, ponérselos al producto y y lo reciban del otro lado, ya como orgánico. Y cuando me dijeron que no se iban a dar esos sellos y que, pues, se iban a tardar aproximadamente seis meses, ahí fue como el primer momento que me sentí muy mal, aunque, te soy sincera, y eso pasa muy frecuentemente, o sea, no es que nada más me haya pasado a mí, pasa con frecuencia. Y, pues, yo ya lo había platicado con ellos, en en un inicio, pero como que, a la mejor, no se acuerdan, a la mejor, están pensando que que ya estoy poniendo pretextos o, a la mejor, soy yo misma, nada más, la que me lo estoy imaginando. Pero sí, de repente, por ejemplo, eh, me enteré que tuvieron ellos una reunión, con el comprador, que que no se pudo hacer esto, pero a mí no me invitaron a esa reunión. Entonces ya después me dijeron: "No, pues, este, que estuvimos hablando con el comprador para ver que si nos esperaba, que si se hacía en otra fecha". Entonces, eh, pues, yo sí me sentí un poco mal porque dije: "Bueno, pues, no me dijeron, no me invitaron a mí". Seguramente, pues, estaban pensando que ya no doy el ancho, ¿no?
Ujú. Ah, okey. Mm. Sí, claro. O sea, entonces, ah, en tú tú mismo eh, tú misma, perdón, eh, sientes que te están excluyendo, ¿no? Porque no te sienten capaz de de dar el ancho como tú dices, e e esto, eh, ¿sientes tú que te ha paralizado un poquito, eh eh, en realmente sentirte, capaz o o poner en tela de juicio, e en tela de duda, tu capacidad para liderar estos proyectos de que avances en estos proyectos de este tipo? ¿Qué impacto tiene en tu día a día y en tus metas, no sólo de este tipo, sino de otras en general?, que a la mejor te haya impactado directa o indirectamente esta crítica de ellos y también la autocrítica que tú misma te has hecho.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Pues mira, a veces me me como que me flagelo mucho, ¿no? Como que me quiero sentir muy culpable y digo: "No, es que la verdad, si hubiera puesto yo más atención". Pero luego también digo: "Bueno, es que yo no podía estar con 1000 ojos en los cultivos". Somos 11 entonces no podía estar en todos lados yo, ¿no? Ahora yo sí les especifiqué: "Hay que vigilar este este tipo de de hongo, este tipo de patógeno, porque una vez que surge es bien complicado sacarlo". Sí lo sabían, ellos también ya tenían tiempo trabajando con este producto, eh, aunque en la agricultura tradicional. Sí lo sabían que que podía surgir. También sabían que que se puede erradicar de la manera orgánica, pero que se tarda más tiempo. Pero sin embargo, como que, pues, no sé si ya me estoy tratando yo misma de culpar porque porque ya me, ya se me quitaron las ganas de seguir. <chuckles> Aunque sí me gusta. Sí, me gusta pues esto que estoy haciendo, pero, eh, a veces, ¿sabes?, trabajar con puros varones es es medio complicado porque todavía existe ese ese como ojo medio misógino como medio que no te valoran en, eh, en el área de ellos y no solo lo digo yo, ¿verdad? Tengo varias compañeras que están en lo mismo y y que te dicen: "No, es que sí son bien machines bien machines estos señores".
Ujú. Claro. Ujú. Ajá. Sí, bien bien machista, no co como como eso.
Ajá, y y sí me afecta. Sí me afecta en mi autoestima, pero creo que todo est empieza en la mente también. Sí, creo que todo esté en la m en la mente propia y que una una misma se hace víctima o hasta una misma se hace victimaria de los demás, ¿no? Eso sí c sí, lo tengo claro que que que también mi percepción es la que la que puede hacer cambiar todo esto.
Sí, eh, totalmente, totalmente, co como bien lo mencionas, no y y y y sí te afecta un poco, aunque aunque uno diga que no, el tema de que te p quieran hacer menos por un tema de género, que no debería ser así, pero la sociedad ha ido avanzando en eso y en ese aprendizaje, pues, este, se espera pronto que que ya lleguemos y que eso no no no a no no no sea una afectación para las mujeres. Pero en este momento, ¿tú has intentado algo para lidiar con esa autocrítica y que te ayude a avanzar? De ser así, ¿qué ha sido? Y y y, ¿qué ha funcionado y qué no? Y por otro lado, por último, ¿has considerado algún apoyo externo? Ya sea, de un amigo, de un colega o, ¿por qué no decirlo?, también de un mentor, de un profesional que te ayude a lidiar con esta autocrítica y que te ponga y que tú mismo ese diálogo interno, que no te flageles y que realmente te dé ese justo valor, la justa medida de lo de la capacidad que usted tiene. Ni más ni menos. Pero decir: "¿Sabes qué? Esto valgo, esto soy", y que ese diálogo interno de más allá de de lo que te digan los de fuera o tú mismo, a veces te digas, que cambies. Ahora sí que esa narrativa de ese de ese diálogo que tienes tú. ¿Lo has intentado?
Ujú. Ujú, sí. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. No, fíjate que no lo he intentado y y creo que sí lo voy a considerar porque, pues, sí, conozco, am, mm, por ejemplo, tengo profesores de la misma universidad de la carrera con los cuales puedo acudir que ellos a su vez, pues, tengo también profesoras que también han lidiado con temas similares al mío, no iguales, similares, pero que creo que, pues, sí, ahora que lo dices, me parece una buena alternativa hacer como una especie de terapia, digamos, de de gente de que está en esta profesión y que también ellos me den, pues, eh eh, sus ejemplos de cómo han lidiado con estos temas y cómo han logrado, pues, superarlos o salir adelante. Y yo creo que sí, porque me estoy como encuadrando en que es un problema y n y no estoy queriendo ver más allá de alguna posible ayuda o mentoría o o conversación con alguien que ya ha pasado por esto y, sí, bien lo dices, no es cuestión de género. Yo creo que es cuestión de analizar toda la situación en todo su contexto y ver posibles salidas y conocer gente que ya salió de esto.
Ujú. Claro. Claro, totalmente. Pues, eh, me da gusto. Me da gusto que estés considerando esto, que te que vayas a tomar acción para avanzar y dejes la crítica, que no te paralice. Seguramente te va a ir bien y te deseo la mejor de las suertes. Cuídate mucho.
Pues, muchísimas gracias. Y sí, así lo haré y, pues, ya tendré pronto resultados que comentar. Hasta pronto.